Wah wah, itu anugerah banget sih. Semulus itu ya ternyata setelah keterpurukan yang kamu alami, akhirnya kamu dibales dengan, eee, anugerah yang luar biasa sampai mata kuliahnya langsung A tanpa harus belajar gitu ya.
<laughs> Mmm. Betul, Kak. Iya.
Eee, tapi akhirnya gimana tuh, kamu tetap ngikutin atau skip aja si mata kuliah itu? Oh.
Skip aja <laughs> Skip aja. Iya santai aja gak sih kita. <laughs>
Ambil tulangnya ya. <laughs> Gantinya si mata kuliah itu kamu ambil yang lain atau gimana tuh?
Eee, kalau waktu itu aku emang selain itu mata kuliah aku kan banyak banget juga ya, Kak. Jadi walaupun aku nggak ngambil mata kuliah itu aku tetep eee, karena aku tau nih pemikiran aku adalah papa aku udah sama mama aku udah mendukung aku di swasta dan yang lain. Jadi aku emang jauh lebih sibuk ya dari pada orang-orang yang mengikuti mata kuliah Inggris itu, karena aku belajar terus, Kak, jadinya. Karena aku nggak mau, menggagalkan mereka lagi sebenarnya gitu. Jadi aku takut banget kalau IP aku itu dibawah 3,8 aku nggak mau.
Mmm. Hmm. Oh. Oh. Iya. Iya. Iya. Waduh, targetnya luar biasa tinggi juga ya semangat belajar yang luar biasa patut, dicontoh ini meskipun, eee, apa ya ibaratnya tuh, ada sedikit tekanan bahwa apa, eee, harus, eee, menyenangkan hati orang tua itu, luar biasa sih sampai bisa survive seperti itu, ya. <laughs>
<chuckles> Iya jadi semangat belajar. Mhm. <chuckles> Bener banget, Kak, karena aku m memberikan tekanan itu ke diriku sendiri juga karena, aku inget banget papa mama aku mendukung aku dulu kan, jadi alangkah baiknya jika aku bisa membanggakan mereka juga deh walaupun aku di swasta gitu sebenernya.
Heeh. Hmm. Oh. Paham. Oh, jadi ini balas budi dengan kebaikan prestasi ya, wow. Luar biasa sih kamu, kapan-kapan, ini ya, eee, cerita lagi yang hal luar biasa lainnya gitu ya. Ini senang banget denger cerita yang kamu bisa move on dan bangkit lagi dari kegagalan, itu sangat luar biasa. Makasih loh.
Betul. <laughs> Mmm. Makasih banyak ya, Kak, udah nanya-nanya juga. Nanti kita ngobrol lagi ya, selamat tinggal.

Wah, itu gimana tuh kenapa bisa gagal di tahap terakhir? Ujiannya maksudnya?
Nah, jadi, mmm, nah, jadi gini, waktu aku itu kan, waktu itu mau ngambilnya ke UGM ya, Kak, di Jogja. Nah, di UGM ini aku emang enggak mengambil yang namanya, mmm
Mmm, gimana? Mmm, iya.
tes seperti pada umumnya kayak SBMPTN, kan biasanya kayak gitu ya kalau tes ujian ya. Cuman aku itu emang dari dulu itu ngejarnya program internasional, Kak. Jadi, eee, di di UGM itu dan ada di beberapa kampus lain, itu ada yang namanya IUP, I-U-P tulisannya.
Oh. Iya. Oh, baiklah. Mmm. I P. IUP, apa itu?
Mmm. IUP itu adalah International Undergraduate Program. Jadi program internasionalnya S1 yang membedakan itu sebenernya cuman lebih ke kita bisa ke luar negeri, nanti untuk di beberapa semester itu kita ke luar negeri, kita belajar di luar negeri, dan pembahasan kita setiap harinya menggunakan English, jadi bukan pake Indonesia.
Hmm. Mmm. Iya. Oh, jadi sih keluar negerinya itu memang sudah terprogram dalam, eh, ibaratnya tuh, eee, mata kuliah gitu ya? Atau gimana tuh? Oh.
Bener banget, Kak. Iya bener banget, Kak. Nah, makanya aku emang aku emang enggak ngejar yang, mmm, SBMPTN ya waktu itu. Jadi, mmm, tes di IUP ini itu kayak tes SBMPTN tapi versi aku deh. Jadi kayak hidup mati aku, karena aku emang ngejarnya kan internasional ya, Kak, ya. Nah nah, jadi, mmm, tes ini ada 3 tahap dan aku itu udah di tahap akhir. Di tahap akhir itu, eee, kita itu diminta membuat essay dan juga interview waktu itu, wawancara jadinya.
Mmm. Mmm, wah. Iya, betul. Iya. Iya. Mmm, essay ini syarat terakhir gitu maksudnya? Oke. Lalu gimana tuh?
Mhm, bener banget, Kak, gitu. Nah, waktu di essay ini memang gini, jadi yang susahnya adalah karena waktu itu aku ngambilnya international relations, eee, hubungan internasional. Nah aku ngambil hubungan internasional. Nah, jadi essay-nya itu kita itu enggak tahu ditanya tentang apa, Kak. Jadi dikasih enggak enggak sama sekali. Jadi itu dikasih di hari kita ujiannya, dan di situ iya bener banget, Kak, dan karena itu jadinya waktu di
Terus? Hubungan Internasional, oh iya. Mmm. Oh, kenapa? Enggak dikasih kisi-kisikah? Oh. Wah luar biasa.
eee, ujiannya itu dia dikasih pertanyaan, ada 3 kita bisa pilih tentang permasalahan yang terjadi di dunia ini, gitu, Kak. Jadi hmm, tiba-tiba ada tentang G20, G20 itu kan ekonomi ya. Terus ada tentang perang Rusia sama Ukraina waktu itu. Jadi kayak beneran serandom itu, mmm. Sama satu lagi ada tentang, eee, Glasgow. Glasgow itu tentang men menjaga lingkungan.
Iya. Waduh. Itu Iya. Iya, betul. Wah, kebetulan ya. Mmm.